Bener, bener banget. Jadi memang, eee, banyaklah gitu maksudnya kalo misalnya, eee, sampah menumpuk, gitu kan, kayak tadi, Mbak, bilang, gitu kan, bahkan kayak misalnya sampahnya numpuk nih, kan kadang-kadang ada aja nih orang yang suka bakar sampah tuh, Mbak, itu kan polusinya kan ke mana-mana tuh asapnya, bisa masuk rumah, terus juga, apa namanya, kan banyak anak-anak atau orang tua yang mungkin udah, apa, napasnya juga, apa namanya, eee, sakit-sakitan, gitu kan, itu kan kalo misalnya iya, kalo kena, e asap gitu kan jadi makin parah gitu kan, dan anak-anak kan juga nggak sekuat orang dewasa kan, gitu. Ya itu, makanya kalo kena polusi makin bisa jadi batuk-batuk, jadi gampang sakit gitu. Bener, itu sih mungkin ya. Eh, heeh.
Mhm mhm. Jadi M ah, ya. Mhm mhm. Heeh, bener bener bener. Oh, iya. Hmm, mhm. Susah ya? Mhm. Heeh heeh. Bener. Bener benar banget. Betul. Betul banget sih, paru-parunya jadi kotor ya, Kak, soalnya kan, se se jangankan bakar-bakar ya, Kak, dari baunya aja tuh sebenernya udah bikin itu ya, bikin kotor juga sebenernya, mhm.
Nah, tuh dia. Heeh, iya. Oh, iya, bener sih. Mungkin eneg ya. Heeh, bener bener bener. Itu sih dan juga ini heeh heeh, gimana?
Aku juga